देखिए ना हर दिन सोचता हूँ कि मैं सुबह जगूँ और सुबह जगते ही एक अच्छी रूटीन स्थापित कर सकूँ और दिनचर्या बहुत ज़्यादा मायने रखता है और इसलिए मैं इतना ज़्यादा उत्सुक हूँ कि हर दिन अ, अपनी दिनचर्या को लेकर अपने सुबह उठने की रूटीन को लेकर। क्योंकि मैंने पहले अ, अपने पुराने समय में ऐसा करके देखा है। सुबह जगता था, नियमित अ, वर्क वर्काउट करता था, कसरत करता था, तो इससे काफ़ी लाभ मिलते थे। मेरी ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहती थी और मेरे स्वास्थ्य बहुत अच्छे रहते थे और मैं पूरे तसल्ली से पूरी अ, जो है अपने अ, मन लगाकर काम भी कर पाता था। लेकिन अब जिस तरह की आदत मेरी हो गई है या जिस तरह के दिनचर्या मैं अभी अ, पालन कर रहा हूँ वो बहुत ही अ, असंतुलित है और बड़ा ही मैं कहूँगा कि ऐसे बिखरे पड़े हैं कि मैं अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ और मेरी दिनचर्या बहुत बिगड़ चुकी है। तो मैं आपसे सुझाव चाहता हूँ कि अ, मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन को कैसे स्थापित कर सकूँ फिर से। क्योंकि जब सुबह-सुबह जगता हूँ तो ऐसा पूरा दिन मेरे पास पड़ा होता है और बहुत कुछ करने के लिए समय मिल जाता है और सुबह जगते ही एक ऊर्जा की अनुभूति होती है, एक ताज़गी का एहसास होता है और वो मैं पुराने दिनों में महसूस कर चुका हूँ और अभी उसकी कमी खलती है। तो उम्मीद है आप कुछ ऐसा सुझाएंगे जिससे मेरी ये जो मॉर्निंग रूटीन को स्थापित करने की बार-बार मैं प्लैनिंग करता हूँ लेकिन हो नहीं पाता उस चीज़ को मैं बेहतर कर पाऊँ।
उहुँ। उम, जी। जी, जी। जो मैं आपकी परेशानी है, मैं समझ पा रहा हूँ। अ, आपकी समस्या का समाधान देने से पहले मेरे अ, कुछ प्रश्न हैं। अगर मैं आपसे वो प प्रश्न पूछूँ, आप उनके उत्तर दें, तो मुझे लगता है कि मैं आपकी अ, जो अ, समस्याएँ हैं और जो है अच्छे से समझ पाऊँगा। तो मैं आप सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी फिलहाल ही में जो आपकी अ, जो है सुबह की दिनचर्या है, वो कैसी है? आप कितने बजे उठते हैं? फिर क्या-क्या काम करते हैं? क्या आप मुझे वो बता सकते हैं?
जी। देखिए मैं अभी वर्तमान स्थिति बताऊँ तो मैं सुबह अ, विरले ही जग पाता हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर गलती से जल्दी सो गया तो मैं जल्दी जग जाता हूँ और फिर कोशिश करता हूँ कि एक अच्छी दिनचर्या के साथ अपने दिन की शुरुआत करूँ। तो इस बीच मैं महसूस करता हूँ कि अ, सुबह मन करता है कि थोड़ी बाहर निकल कर दौड़ लगा लूँ या थोड़े व्यायाम कर लूँ। थोड़ा ध्यान भी कर लेता हूँ और पूरा दिन पड़ा होता है तो बहुत कुछ अ, समय मिल जाता है, बड़ा समय मिल जाता है बहुत कुछ करने के लिए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कितने बचे-खुचे काम किए जा सकते हैं और बड़ी ताजगी का एहसास होता है। बहुत अच्छा अच्छी अनुभूति होती है। सूर्य का प्रकाश मिलता है, विटामिन डी का एक बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। चिड़ियों की चहचहाहट या अखबार वाले अ, देखने को मिलते हैं सड़कों पर सुबह-सुबह और लोग बाहर निकलते हैं सुबह की ताजी हवा अ, का महसूस करने के लिए, बहुत सारे स्वास्थ्यवर्धक जो जागरूक लोग हैं तो ऐसे लोग अ, बाहर निकलते हैं तो बड़ा अच्छा ल अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि आज का दिन मैं पूरी तरीके से नियंत्रित और अपने अनुसार कर पाऊँगा, तो लेकिन आज अभी जिस तरह की स्थिति है तो बहुत कम ही ऐसा हो पाता है कि मैं सुबह जग पाता हूँ। बाकी ज़्यादातर समय तो मैं सोता रहता हूँ, काफ़ी देर हो जाते हैं। सुबह जग नहीं पाता और इस तरीके से मेरी दिनचर्या बड़ी ख़राब हो जाती है। जी।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी। जो मैं अ, समझ पा रहा हूँ, अ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि च अब आप बोलें कि अभी सुबह आप थोड़ा देर से उठते हैं तो आपकी जो दिनचर्या है वो अम, खराब हो जाती है। तो जभी भी आप सुबह उठते हैं, आपको जैसे अपको क्या आप कोई अ आप जो है नौकरी करने जाते हैं या फिर कोई और काम करने जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आप अ, सुबह से सुबह देर से उठते हैं तो आपके पास समय जो है काफ़ी कम रहता है। ऐसा कुछ आपके साथ होता है या फिर ऐसा होता है कि आप क नहीं जाते, बस आप लेट उठते हो, जिसकी वजह से आप सुबह के जो क कार्य हैं वो नहीं कर पाते हो।
हाँ। हाँ, बिल्कुल देखिए सही समझा आपने कि मैं सुबह जब देर से जगता हूँ तो आजकल देखिए जाड़े का समय है, बड़ी जल्दी शाम हो जाती है। तो अगर 10-11 बजे मैं जगता हूँ और इस तरीके से देखिए एक दिन तो ऐसे ही पार हो गया और फिर दोपहर जो दूसरी बेला होती है वो सेकंड हाफ तो उसमें भी हमें ज़्यादा समय नहीं मिल पाता। तो तुरंत ही शाम होता है। फिर ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा दिन अ, हमारे पास अ, कुछ करने के लिए कुछ बचा ही नहीं और यूँ ही वक़्त निकल गया। तो ऐसा लगता है और आजकल जिस तरह की मेरी दिनचर्या है वो ऐसी हो गई कि मैं देर रात तक जगता रहता हूँ, कई बार तो फ़ोन चलाता रहता हूँ और इस तरीके से एकदम से समय बीत जाता है। तब 1 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, कई-कई बार तो 3, साढ़े 3 भी बज जाते हैं तो बड़े परेशान रहता हूँ फिर बिस्तर पर जाता तुरंत नींद भी नहीं आती। और अगर नींद आई तो इतनी देर सोने के बाद सुबह स तुरंत जग पाना, सुबह जग पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देर से आँखें खुलती है और इस तरीके से मेरा पूरा दिन व्यतीत हो जाता है और कुछ बेहतर प्लानिंग करके रखता हूँ, कुछ निर्धारित करके रखता हूँ कि कौन-कौन से कार्य करने हैं। वो सब सब अधूरे रह जाते हैं और मैं काफ़ी परेशान हूँ अपनी इस अ आदत से, अपनी अभी वर्तमान की दिनचर्या से और बहुत इच्छा है कि फिर से वो मॉर्निंग रूटीन को स्थापित कर सकूँ और अपनी जीवन को बेहतर कर सकूँ।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी, मैं अ, समझ पा रहा हूँ। तो मैं आपसे अ, एक और जो है अ, प्रश्न जानना चाहता हूँ। तो अ, जैसे अभी आपने बोला कि आप जो है अ, सुबह देर से उठते हैं, जो पहले की आपकी दिनचर्या थी या फिर आपकी जो सुबह की रूटीन थी, वो बहुत बेहतर थी। अभी जो है इतनी बेहतर नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने समय से, कितना समय हुआ है, जब से ये आपकी जो ये सुबह की रूटीन है, ये खराब हो चुकी है कि कितने समय पहले जो है आपको लगता था कि आपकी जो रूटीन है वो ब बिल्कुल ठीक है और सब कुछ ठीक है?
हुँ। अ, हाँ, देखिए, कुछ समय पहले तक तो वो ठीक था। हालाँकि मैं कहूँगा कि अ, 2 साल से मेरी दिनचर्या बड़ी खराब चल रही है और बीच-बीच में मैं हालाँकि ठीक कर लेता हूँ। अगर इसी तरह की चलती रही, जिस तरह जिसे मैं खराब बोल रहा हूँ, तो मेरी स्थिति काफ़ी खराब हो जाएगी। मेरे स्वास्थ्य काफ़ी खराब हो जाएगा और आलस काफ़ी भर जाएगा और इस तरीके से मेरे काम काफ़ी प्रभावित हो जाएँगे। लेकिन इसे मैं थोड़ा अ, बराबर करने की कोशिश करता हूँ। बीच-बीच में इसे ठीक करने की कोशिश करता हूँ तो अ, पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हूँ। लेकिन जैसे देखिए, लॉकडाउन का जो दौर था उस समय जो अ, हम स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुरू किए थे, तो पूरी तरीके से अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर दिया था। मैं नियमित तौर पर सुबह अ, दौड़ लगाता था, थोड़ी कसरत करता था और खुलकर जीता था। सुबह अ, आँख खुलती थी तो बड़ी ताज़गी और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करता था। और हालाँकि, देखिए, उस दौरान तो थोड़ी स्थिति अलग थी। लेकिन अगर बात की जाए लॉकडाउन से पहले की भी, तो वो भी मेरे अच्छे दिन चल रहे थे। सुबह जगने की एक अच्छी आदत रही थी, लेकिन बीते समय में धीरे-धीरे समय के साथ मेरी आदत बिगड़ती चली गई और मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि मेरी सुबह जगने की जो रूटीन है वो और भी बिगड़ते जा रहे हैं और मेरी अ, आज के समय में स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है।
उहुँ। जी, जी, जी, मैं अ, कहीं न कहीं जो है आपकी परेशानी समझ पा रहा हूँ। मेरा आपसे एक ए एक और प्रश्न है। एक मेरा आपसे आखिरी प्रश्न है। तो आप जो है सुबह उठके आप सुबह उठके सबसे पहले आप क्या करना चाहते हैं? कि अ, जो आप जो जिस किस चीज़ को मिस कर रहे हैं? क्या वो आपकी सुबह की कसरत है या फिर जो है आपका एक अ आप बस ऐसे ही अपना दिन को बेहतर बनाने के लिए सुबह उठना चाहते हैं या फिर आपको खुद के लिए थोड़ा वक़्त चाहिए? तो आप क किस चीज़ के लिए जो है आप सुबह उठने की कोशिश करना चाहते हैं?
हाँ, हाँ। उम, जी देखिए आपने सारी बातें एक साथ अ, ऐसे समेट कर बोला जैसे ये सब मेरी इच्छा है कि मैं सुबह जगते हुए ये सब कार्य कर सकूँ एक साथ। सबसे पहले प्राथमिकता तो मेरी स्वास्थ्य ही होती है, तो मैं सुबह जगते ही और तैयार होकर अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ी कसरत करना चाहता हूँ जिससे मेरा अ, शरीर और मन बहुत ही स्वस्थ रहता है, चंचल रहता है और हम ये बहुत ज़रूरी समझता हूँ। इसके साथ ही अ, मैं पूरे दिन को अपनी दिन दिनचर्या को निर्धारित करना चाहता हूँ, नियंत्रित करना चाहता हूँ और अपने अनुसरण पर अ, कार्य करना चाहता हूँ कि मैं, उम, दोपहर में क्या करने वाला हूँ, शाम में क्या करने वाला हूँ, रात्रि में क्या करने वाला हूँ? पूरे कार्य निर्धारित करके उसे एक अ, अपने अनुसार पूरा करना ये मेरी एक जवाबदेही होती है जो कई बार देर से शुरू करने पर मैं चूक जाता हूँ। लेकिन अगर सुबह से मैं शुरुआत करूँ, सब कुछ कायदे से उसे संपन्न करने की कोशिश करूँ तो ये मेरे जीवन में बेहतर हो पाएगा जी।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ।। जी, जी, मैं जो है आपकी परेशानी हाँ, कहीं न कहीं समझ पा रहा हूँ। तो अ, मैं आपको सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला कि आपकी दिनचर्या भी खराब हो चुकी है और आप जो है कहीं न कहीं रात को देर से सोते हैं, जिसकी वजह से वही है कि आप अगर देर से सोते हैं, तो फिर आप अगले दिन जो है देर से उठते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप कोशिश करें जो आपका फ़ोन है वो आप अ, एक समय बना लीजिए टा अ, शेड्यूल अ, या फिर टाइमटेबल बना लीजिए कि ...मान मान लीजिए कि रात को 10 बजे आपको फ़ोन रखना है, तो आप ये कोशिश करिए कि रात को 10 बजे के बाद जो है आप अपना फोन ना यूज़ करें। आप हो सके तो अपना जो आपका जो फ़ोन है
हुँ।
उसको दूसरे कमरे में रख दीजिए अ, या फिर अ आप जो है अपने ही अप अपने मतलब अपने कमरे में ही रख लीजिए, लेकिन उसको थोड़ा जो है अ, किसी अ, थो थोड़ा पीछे या फिर थोड़ा परे रख दीजिए तो जिसकी वजह से जो है आप अप जो अपना फ़ोन है, वो ना यूज़ करें। एक तो ये हो गया, दूसरा अगर आपको लगता है कि जैसे हम आजकल सोशल मीडिया वगैरह ऐप जो है वो ज़्यादा चलाते हैं, जिसकी वजह से हम लेट उठ पाते हैं, तो फ़ोन में अ अ, एप्लि कुछ अ, ऐप्स आते हैं, एप्लिकेशन्स आते हैं, जिससे ये होता है कि जो आपके जैसे फ़ आप इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा इ हाँ चलाते हैं, तो उससे क्या होगा, जो आपका इंस्टाग्राम होगा वो लॉक हो जाएगा। तो मान लीजिए कि अगर आपको 1 घंटा इंस्टाग्राम चलाना है, तो 1 घंटे बाद जो आपका फ़ोन है उसको वो लॉक कर देगा, फिर वो अगले दिन ही खुलेगा। तो आप ऐसे करके जो है कि अ, खुद पे नियंत्रण लाने के लिए ऐसे कुछ ऐप्स अ, यूज़ कर सकते हैं ताकि अ, जब जब, तक आपकी रूटीन ठीक ना हो, तो ये जो फ़ोन है इसकी मदद से जो है आप अ, जो अपनी अ, फ़ोन रात को चलाने की जो आदत है, उसको जो है कहीं न कहीं बंद कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आप यही कर सकते हैं कि आप रोज़ सुबह, जो है अलार्म लगा के सोइए, अलार्म लगा के उठने की कोशिश कीजिए। अलार्म लगाने से अ, क्या होगा कि अ, मान लीजिए कि आपको अ, पहले-पहले परेशानी होगी लेकिन धीरे-धीरे जैसे ही ए आपकी आदत बन जाएगी, तो जैसे ही आपकी अ, एक बार आदत बन जाएगी जल्दी उठने की, फिर और रात को भी जैसे मैंने बताया कि आप फ़ोन को पहले छोड़ देंगे, तो उसके कहीं न कहीं फिर वो धीरे-धीरे जो है आपको एक समय पे नींद आनी शुरू हो जाएगी और आप जो है सुबह-सुबह जल्दी उठना शुरू कर देंगे। जी।
जी। हुँ। अच्छा। बिल्कुल। हुँ। जी। बहुत अच्छी बत न उपाय आपने बताई और बहुत अच्छा सलाह दिया और मेरा मन देखिए काफ़ी हल्का हो गया और ऐसा लगता है कि अ, मैं काफ़ी जागरूक हो गया हूँ और अपनी दिनचर्या को बेहतर कर पाऊँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस सुझाव के लिए।
जी, बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।